Terus bilang kayak, "Iya ini, eee, sakit tapi mau ke rumah sakit bingung nggak ada yang nganterin gitu," terus, eee, nebenglah sama kakaknya itu sampai dianterin, sampai apa lampu merah terus kayak baru tuh bisa naik angkot karena angkotnya tuh cuma bisa di lampu merah itu dan itu jaraknya jauh dari rumah. Habis itu lanjut ke angkot gitu, itu bener-bener yang kayak tiba-tiba banget itu padahal kayak di situ sepi sepi banget terus, eee, syukurnya, eee, lewatlah si kakak itu itu. Itu sih yang bener-bener nggak terduga ya pada saat it kaya bantuan banget. Iya.
Mhm. Oh, gitu ya ampun. Mmm. Ya ampun. Aku merinding sih dengernya, itu aku mengerti banget sih pada saat itu pasti, eee, ibunya Kakak itu, eee, lagi panik banget gi gitu kan panik dan tiba-tiba ada orang yang mau nolongin nebengin ke angkot itu luar biasa sih berterima kasih.
Mmm. Bener. Mmm. <tsk> Padahal itu beda beda jalur kayaknya ya seingatku.
Hmm, dia waktu itu berarti ke a dari arah yang berlawanan gitu ya?
Mmm. Oh, jadi gini harusnya dia misal belok kiri ya tapi tuh dia gara-gara nanya, "Ibunya kenapa?" Terus ibuku nanya, "Mau ke rumah sakit," terus jadinya dia, "Oh, ya udah, Bu, nggak apa-apa, eee, saya anterin nanti belok kanan biar nanti saya pas kerja, eee, agak muter dikit nggak apa-apa," dia sampai kayak gitu kaget banget.
Ya Allah, ya ampun baik banget orangnya itu ya. Jadi kayak makanya sampai sekarang keingat banget dengan orang itu ya.
Mhm. Keinget, iya bener, benar-benar terima kasih banget sih. Itu kayak rasanya wada pada saat itu kayak, "Ini malaikat apa apa gimana nih?" Gitu gitu. Mhm.
Iya bener ngerti, pernah enggak sih kayak kek Kakak tuh ngerasa, eee, pengen bercita-cita, "Ih, kapan ya eee, bisa nggak sih ketemu sama orang itu lagi pengen ngucapin makasih gitu.
Iya sih, pengen sih cuma dulu tuh aku kok nggak inget mukanya ya apa gi gara-gara aku udah pikun apa giman iya masih kecil gak inget. Mhm.
A Karena masih kecil karena masih kecil kayak waktu itu masih SD dan dan enggak terlalu notice dengan, eee, hal-hal kayak gitu, gitu kan. Cuma taunya orang itu baik nolongin gitu kan, enggak ada pikiran mau balas jasa tuh enggak ada tuh waktu itu.
Heeh. Iya, panik tapi yang masih apa ya, masih teringat gitu. Jadi kalau misalnya, eee, misal pas habis ibadah atau apa tuh kayak keinget dia kayak, eee, bener-bener terima kasih bangetlah ke Tuhan gitu loh.